Okay. Ehm, c'è stata un po' di emozione diciamo non sei rimasto deluso però.
Però, mhmm, a me comunque è piaciuto. No, no, assolutamente no. Su quello
Okay, non avevi aspettative troppo alte. E poi, vedendo concerti successivi, anche di altri artisti, ti è capitato di rivalutare un po' quell'esperienza dicendo: "Okay, bello il concerto però quest'altro è stato veramente il top" oppure "Questo artista mi convinto molto di più?"
Son Mh-mh. Allora, se vuoi io ho l'esempio anche al contrario, c'ho l ho tutto. <chuckles>
Ah-ah. Okay, vai! Ti ascolto.
A ammetto e lo dico proprio co tipo segreto, confessione, sono andato, sì, piano, piano, al concerto di Tananai; ne sono un grande fan. <chuckles>
Ah-ah. Piano, piano. Ah! Oh, no! Oh, no! Okay. Il il pil la il primo anno che è andato a Sanremo, oppure più avanti?
Come no? Eh, proprio quell'anno lì. <chuckles>
Oh, no! <laughs> Okay, <tsk> interessante come scelta.
<smacks lips> No, aspetta, no, aspetta, aspetta. No, ho detto di no, ho detto una s una cosa stupida. Uhm, no, primo anno non so se fatto dei forse era già passato un anno, però comunque poco dopo. Mi è mi è
Okay. Okay, okay. V ne aveva un po' imparato a cantare.
No! Non sa cantare!
Zero? <laughs>
Zero! Ma a me piace proprio per quello! Adesso è migliorato adora, rispetto all'inizio sicuramente è migliorato. Sanremo è stata tragica, ma a me son piaciute entrambe le canzoni; quella di, mhmm, la cover l'ascolto ancora adesso. Ci fosse la versione v esso l'hanno registrata purtroppo, la versione stonata io la trovo bellissima.
Ah! E invece lui Mh-mh. Okay.

Allora, i realtà mi hanno regalato un buono per di chite TicketOne. Quindi, banalmente dovevo trovare <chuckles> un evento cui andare.
Ah! Ma <chuckles> Ti hanno un po' costretto, a dire: "Vai a un concerto!" <chuckles>
Esatto, perché era una parte che non avevo mai sperimentato più di tanto. Quindi, non so se è stato scelto in questo termine il regalo, se non sapevano cosa fare e hanno fatto quello, comunque hanno fatto bene. <chuckles> Quindi, arrivo con 'sto buono e dovevo trovare s perché ha una scadenza di 1 anno
Mh-mh. Ah! Okay.
mi sembra, adesso mi ricordo più.
Mh-mh.
Fatto sta che, sfoglia sfoglia sfoglia sfoglia scopro che c'erano gli Imagine Dragons a Firenze, ho detto: "Beh, dai!" Beh, con l'occasione ci facciamo anche un weekend e Firenze mi piace, ehm, e sono andato con una mia amica, esatto. Veramente, spirito proprio di andare, fare un giro molto veloce, se vogliamo, niente di era proprio solo a Firenze, niente in intorno, bea fatto con calma, proprio vita rilassata!
Un viaggetto. Ah, okay. Mh-mh. Okay.
I mhmm, e poi c'è vabbè, c'è stato, appunto, l'obiettivo principale di questa gita che era, appunto, il concerto, siamo arrivati con molta calma anche lì, fatti i controlli. Sì, sì, sì, sì.
Okay, quindi sei andato proprio con un' e con questa tua amica.
Esatto.
Eh, e come mai avete scelto proprio gli Imagine Dragons? Cioè, c'era qualcos'altro che avreste voluto vedere? O ti sei subito focalizzato su quello?
No, quando li ho visti so i decisamente loro. Poi piacevano a tutti e 2, quindi era la la scelta più azzeccata da questo punto di vista.
Ah, okay. Top Mh-mh. Okay.

Stupenda. Sì, sì, sì, proprio, ehm, quello, ehm, come vibes era proprio te in doccia, che canti, in doccia, in macchina, che ne so. Io canto molto in macchina, mi sentivo proprio io, ho detto: "Ma, fantastico."
Ah. <laughs> Ah, ti sei sentito tra pari quindi.
Sì sì, rappresentato molto. Quindi ho una speranza anche di andar no, non credo. <chuckles>
Eh. <laughs> E quindi diciamo questo concerto, anche se era stonatissimo, comunque ti è piaciuto.
Sì, sì, sì, sì. Cioè non non ho appunto io non ho un orecchio così raffinato, quindi per me andava benissimo. Lì lui non ha fatto proprio una mazza, nel senso che meno scenografia di quella non se poteva, era in un cortile sì, sì, lui è proprio di questo mood, assolutamente lo in tutto quello che fa. Ehm, però comunque paradossalmente è stato caruccio. Ovviamente se lo paragoni agli Imagine Dragons, perde completamente qualsiasi credibilità, però m'è piaciuto.
Eh. <laughs> Lui era nel chilling. <laughs> Lui è tranquillo. Okay. No, certo, io spero che tu non abbia neanche pagato una fucilata per entrare al concerto di Tananai.
No, no, è costato veramente poco, ehm, anche perché appunto era un po' agli inizi, poi volevo andarlo a rivedere, purtroppo i biglietti so diventati molto cari. Cioè paradossalmente trovo meno caro pagare, mhmm, che ne so, 200 € per un artista internazionale che non pagarne 100 per lui.
Oka Mh-mh. Ah beh. Beh sì, 100 € già per Tananai, ecco, <laughs> per le sue qualità. E quindi cioè ci sei andato una volta sola a vedere Tananai? Okay, okay, sei fatto del bene in qualche modo. <laughs> Povero Tananai. E invece qualcos'altro che proprio hai detto che avevi 2 esempi, no, l'altro esempio qual era?
Nessuno, ehm, ha sparato numeri a caso, però v ehm Solo una volta, sì, sì, sì. Ma no poverino. Poverino è un cucciolo. Ah-ah. Allora forse è ancora più imbarazzante ma penso che a livello di invece cura, cose fatte e eh, sia un po' il concerto della vita. Quindi se ripeterà riandrò, so andato da poco al concerto di Lady Gaga. Bellissimo.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Wow okay, qua effettivamente
Lì cura, vera cura, non c'erano più i palloncini, c'erano tutte scenografie, c'era cose che si muovevano, cose che succedevano. Quello secondo me
È un po' come uno spettacolo teatrale quasi.

Sì, non centrali perché era già tutto pieno, io non so se hanno dormito lì, boh. <chuckles>
<laughs> Possibile, la gente ogni tanto queste follie le fa, soprattutto per i concerti.
Eh. E invece il posto laterale, quindi in linea d'aria eravamo vicini, l'abbiam visto storto, ma non importa, nel senso che comunque si vede si vedeva bene. Sono riandato a vederli a Roma e, ehm, a Roma invece erano al, mhmm, Circo Massimo, quindi tutto dritto lì, non ho visto veramente nulla, ho visto solo lo schermo. <giggles>
Mh-mh, okay. <laughs> Ho capito. <laughs> Peccato però, era meglio a casa.
Quindi paradossalmente storto è meglio. No, eh, e forse sì, era meglio a casa. <chuckles>
Eh a quel punto sì. E di questo concerto c'è qualcosa in particolare che ti è rimasto impresso e che ti ha fatto poi anche venir voglia di, ehm, rivederli?
Ma allora hanno vabbè le canzoni, m mi piacciono, nel senso che come artisti mi piacciono molto. Poi appunto sono abbastanza interattivi a livello di magari qualche discorsetto tipico che si fa "Ah torneremo, siam stati benissimo" che vabbè io su queste cose vado fo "Ah sì, lo penserà veramente" non so manco dov'era, ma non importa. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Wow! <laughs> Esatto. <laughs> "Mi hanno detto il nome della città, aspetta ce l'ho scritto qua sulla mano. <chuckles> Grazie mille! Woo-hoo!"
Mi si compra con poco. "Com'è che te chiami?" <chuckles> "Bravi!" <chuckles> No, quindi buona energia. Quello che ricordo meglio di tutto erano appunto queste vibes molto positive, poi appunto, ehm, più che altro il cantante è molto mhmm, ma non lo so, io lo trovo molto anche alla buona se vogliamo. Ha una buona energia sua, non so come dirlo, n senza entrare nel misticismo, però trasmette positività, <chuckles> mettiamola così.
Mh. Mh-mh. Okay. <laughs> Okay, okay, ha senso. Ehm